คือ The Predator อะ มันจะเป็น เรียกว่าภาค 1 อา แน่นอนภาค 1 มันขึ้นหิ้งอยู่แล้วเนาะ สำหรับที่ Arnold Schwarzenegger เล่น อา ที่ Arnold เล่น ก็โอเคแล้ว ปุ๊บ พอมาภาค 2 เนี่ย ภาค มัน มันมาออกเป็นภาคต่อมากกว่า พอเป็นภาค 2 อะไรอย่างเงี้ย มันก็เริ่มมีความแบบว่าแปลก ๆ กลับมา จนอันหนึ่งเนี่ย อ มันเป็นเชิงที่แบบว่า รายได้ทางแฟรนไชส์อะเขาลดลงไปหมดแล้วนะ ก็คือหลังจากที่แบบว่าเอเลียน ปะทะ Predator แล้ว อะไรแล้วเนี่ย ก็ได้มีการ remake ไม่ ไม่เชิง remake ก็คือเป็นการ ทำมาใหม่เลยอะ ก็ remake อะแหละเนาะ ก็คือเป็นภาค 2010 หรือเท่าไร นั่นแหละครับ
อืม ค่ะ ลดฮวบเลย อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ
ซึ่ง มันกลายเป็นเหมือนว่า เป็นหนังเกรดฺ B ธรรมดา ๆ เลยครับ เป็นหนังเกรด B Slasher ทั่วไป ใช่ ๆ ก็คือ เรียกว่ามันอาจจะไม่ได้พังยับขนาดนั้น แต่ว่ากลาง ๆ แล้วก็ไม่ได้กำไรอะไร ใช่
ก็คือ มันไม่เลิศเลย ก็พัง อยู่ งั้นถ้าพังในขณะว่า กลาง ๆ เนี่ยนะคะ
ใช่ ๆ ๆ ซึ่งแฟน ๆ ก็สาปส่งครับ จน จนก็แฟรนไชส์ก็เกือบเอาตัวไม่รอด จนได้มาชุบชีวิตก็เมื่อภาคสอง 2 ภาคที่แล้วเองก็คือเรื่อง "Pray, Killer of Killers" แล้วก็ภาคใหม่ที่เพิ่งเข้าโรง อันเนี้ย อา ก็ถือว่าชุบชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จากการทำ ใหม่ตรงนี้
อืม ค่ะ อ๋อ ได้มามีการชุบชีวิตกันเกิดขึ้น แล้วก็ รู้สึกว่าดีขึ้นเลยใช่ไหมคะ ส่วนตัวคุณมองว่าดีขึ้นไหม?
ใช่ครับ คือผมรู้สึกได้เลยว่ามันดีตั้งแต่เรื่อง "Pray" แล้ว เพราะว่าผู้กำกับคนเนี้ย เขาปลุก ปลุกกระแสของ Predator ตรงนี้ขึ้นมาใหม่ โดยการทำเรื่องใหม่ เรื่อง "Pray" ก็คือย้อนไปตั้งแต่ยุคแบบอินเดียนแดงเลยอะครับ อินเดียนแดง
อืม อันนี้ ป คือแบบว่าเป็นผู้หญิงเปล่าคะที่เป็นตัวเอก? แล้วก็เหมือนเขาจะเอาอะไรมาปาดทาหน้าเขาสักอย่าง
ใช่ครับ ใช่ ๆ ที่เป็นเด็กผู้หญิง

ใช่ ๆ สนุกเลยครับ ซึ่งเสีย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดาย คือภาคนั้นมัน ไม่ได้ลงในโรงไง ลงแค่ Disney อย่างเดียวตอนนั้น ใช่ เพราะว่าเหมือนว่าเป็น เป็น เขาเรียกว่าเพิ่งจะเอากลับ เอาแฟรนไชส์กลับขึ้นมา แล้วทุนก็เลยยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น น่ะ อา ใช่ ซึ่งพอ พอได้อันนี้ไปเนี่ยก็ได้มีหนังปีนี้ ก็คือมีออกมาอีก 2 เรื่อง ก็คือเป็นแอนิเมชันเรื่องหนึ่งก็คือ "Killer of Killers" ที่เพิ่ง ฉายไปเมื่อสอง 2 เดือนก่อนมั้ง ถ้าจำไม่ผิด อันนั้นก็สนุกเหมือนกัน แล้วก็ ล ให้เราเห็น Easter Egg ด้วยว่า เกิดอะไรขึ้นกับ ตัวละครภาคก่อน ๆ บ้าง อ่า กับเด็กผู้หญิงภาค Prey อย่างเงี้ย รวมถึงแบบว่าตัวละครแบบภาค 1 เลยนะ เห็นแบบตัวละครแบบว่า
อืม ใช่ ลงแค่ในแพลตฟอร์มสตรีมมิงเนาะ ค่ะ อา เข้าใจแล้ว อืม ค่ะ อืม อา ก็ทำให้เราแบบว่า อ เออ ชื่อเรื่องอะไรนะคะ ถ้าเราจะไปดูต่อ ถ้ามันแบบต่อจากเรื่อง ดูเรื่อง Prey Prey เสร็จแล้วอะค่ะ?
อา ก็ อ่า พิมพ์ Predator เลย ก็เจอ น่าจะเจอนะ แต่ว่ามัน มันจะมีเอ็น เป็นแอนิเมชันน่ะ น่าจะมีอยู่ภาคเดียว ชื่อ "Killer of Killers"
มัวแต่ว่า ไม่ ไม่ได้เป็นคนแสดงแล้วใช่ไหม?
ไม่ใช่ครับ ภาคนี้จะเป็นแอนิเมชัน 1 ชั่วโมง จะแบ่งเป็นแบบซอยแบบย่อย ๆ อย่างเงี้ย ซึ่ง ก็สนุกดี ส สนุกเลยแหละครับ มันจะได้เห็นแง่ แง่มุมอื่น ๆ ใช่ แล้วก็ภาคล่าสุด
อืม เข้าใจแล้วค่ะ แต่เดี๋ยวจะลองไปตาม ตามดูเหมือนกัน ค่ะ ภาคล่าสุดเป็นยังไงคะ?
ใช่ ใช่ไหม ม โอ้โฮ 10 เต็ม 10 ครับ
10 เต็ม 10 เป็นแอนิเมชัน เหมือนกันเหรอคะ?
ใช่ ไม่ ภาคนี้คนแสดงครับ ที่เพิ่งเข้าโรงเลย เนี่ย สนุกมาก
โอ้โฮ ถ้าเป็นคนแสดงนี่น่าสนใจมาก ยังไม่เข้าแพลตฟอร์มสตรีมมิงเลยเหรอคะ?
ยังครับ เพิ่ง เพิ่งมาได้อาทิตย์เดียวเองครับตอนนี้ ยังอยู่ในโรงอยู่ ใช่ ถ้าเกิดว่าจะเข้าก็คงเข้า Disney ใช่ครับ ชื่อ "Predator Badlands" ใช่
Predator เหรอคะ? อ๋อ งั้น เดี๋ยวเรารอเข้า เดี๋ยวเรารอเข้า Disney แล้วกันเพราะว่าอาจจะยังไม่อยากออกไปดูหนังข้างนอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อาจยัด